Nos vemos. Pero entonces, ¿cómo es que marcas límites entre trabajo y vida personal, si si el si el celular siempre lo traes a la mano?
Ajá. Fíjate que <laughs> sí está hasta cierto punto, eh, un poco difícil, eh, batallé batallé hasta cierto punto con diferentes cosas, pero, yo normalmente, lo que hago es que tengo 2 celulares. Tengo 1 celular que me lo dieron en el trabajo, que pues, tal cual es mi celular de trabajo, y también tengo otro celular que es, pues, para mi uso personal, así, ahora sí que es el que uso Ajá, el que uso normalmente, eh, yo terminé marcando, entre comillas, este límite, más que nada porque siempre me llegaban mensajes y llamadas de relacionadas con el trabajo, y terminé pasando como que una muy mala etapa, se puede decir, eh, yo tuve una relación, y ahora sí que como soy una persona que batalla mucho en decir que no, era muy seguido de que me hablaban por el trabajo, y no sabía poner como que ese límite, y
Ajá. Sí. Okey. El tuyo, ajá. Ajá. Ahí está el tema, no saber decir que no. <giggles>
Ajá. <giggles> Exactamente. Y entonces, no sabía como que poner ese límite, eh, relacionado con el trabajo y, pues, se me estaba mezclando con mi vida personal.
Claro. Oye, y al revés, ¿no te pasaba que, por ejemplo, estabas en en el trabajo, pero también te estaban llegando mensajes o llamadas personales?
Ajá, eh, sí me pasaba, pero, muy, muy poquito y, pues, a final de cuentas, eh, pues, mi familia y mi novia en aquel entonces, eh, pues, entendían era mucho más fácil, pues, que entendieran ellos a que entendieran los del trabajo. Y y sí, lamentablemente, pues, tuvo que pasar algo que, l bueno, como mi pareja en aquel entonces, ella cumplía años, eh, resulta que yo había pedido permiso, pues, para poder ir a su cumpleaños y así, asá, y, lo había pedido incluso como con 2 meses de antelación. Resulta que un día antes me dijeron de que: "Oye, ¿sabes qué?, siempre no te vamos a poder dar el día de mañana, que no sé qué, y sabe qué más, por esto, y esto, y esto, y esto". Y yo le dije: "Oye, ¿sabes qué?, no puedo, ya quedé con ella, va a hacer su fiestecita y así". Y le hablé a ella. Le dije, de que: "Oye, ¿sabes qué?, fíjate que no se está dando la oportunidad de así, asá, que porque van a venir unos españoles, que no sé qué, que me pidieron a mí, que porque es gestor de calidad, etcétera". Y me dijo ella, de que estaba bien, que no había problema, y yo lo tomé así. Pero, pues, en ese estaba bien, habían muchas cosas escondidas.
Ajá. Claro. Okey. Claro. ¡Ay! Ah, es que cuando las mujeres decimos: "Está bien, no pasa nada, haz lo que quieras". Hay un sinfín de mensajes atrás de ello.
Sí, sí, y entonces, pues bueno, resulta que a los días pasó de que estuve platicando con ella. Ella me dijo eso de que el caso es ese, pues, que le estaban preguntando que si dónde estaba yo, que que si, qué onda conmigo, y, ella dijo de que: "No, pues que no pudo venir por el trabajo y así, pues, se sintió muy mal y pues muchas cosit"
O sea, en tu trabajo no comprendieron que para ti era un día especial por el cumpleaños de tu novia. Tuviste que ir al trabajo.
Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Sí, tuve que ir. Y entonces, pues bueno, ella me dijo eso, y me dijo: "No, es que mi cumpleaños me lo pasé muy mal, que porque todos me estaban preguntando, que no sé qué. Y yo sentía feo decirles que no habías ido y así". Y me dijo: "No, de que llegó un punto donde me tuve que ir al baño", me dijo: "Porque de plano me estaban ganando mucho las ganas de llorar y así". Y, o sea, es la verdad, sí sí, pues sí sí, no, no me justificó de ninguna forma, yo sé que lo que lo que hice estuvo mal, pero, pues, ahora sí que como buen mexicano hasta que no me pasó algo que realmente, me lastimara, o, algo así, fue cuando ya empecé a cambiar. Ajá, sí, fue cuando ya empecé a cambiar. Y pues bueno, lamentablemente, perdí una persona superimportante, que era para mí en aquel entonces. Y después de eso fue cuando empecé a marcar los límites, y la verdad, yo no pude hacerlo solo, eh, yo sí pedí ayuda de un profesional, porque pues, me yo supe Ajá, yo dije: "¿Sabes qué?, no no no lo estoy logrando, eh, esta" Ajá, tenía una mini una depi depresioncilla ahí, que que ya me estaba empezando como que a pasar, y, pues, bueno, eh, terminé llevando ayuda de profesional, y, sí me terminó dando herramientas para aprender a poner límites relacionados con el trabajo, y, pues, ahora sí que con algo tan importante, que es como siempre traer el celular en la mano, y siempre estás viendo las notificaciones, pues, aprender como que a filtrarlas.
Zas. ¡Ay, pobre! ¡Que tocara fondo, claro! Claro. Sí, ¡muy bien! Claro. Claro, elegir, ¿no? O sea, cuáles sí, cuáles no. ¿No? Y oye, y y y esa relación terminó por esa situación, ¿o, continúa a pesar de eso?
Sí, claro. No, no, no, lamentablemente sí terminamos, y, pues, bueno, es que sí sí sí, sí, sí, es que ya traía muchas cositas atoradas ahí. Y y realmente la mayoría era por por lo del trabajo. Eh, actualmente, yo ya no vivo donde, pues, donde vivía antes. Entonces, ahora sí que ahorita que estoy mejor, y como que ya estoy más trabajado, eh, como que no tengo la oportunidad de demostrárselo. Pero, bueno, no pasa absolutamente nada. Eh, yo siempre he pensado que las personas somos etapas en la vida de las demás personas. En fin, llegamos para enseñar algo, o, en su defecto, pues, para que nos enseñaran algo. Y y pues, no pasa absolutamente nada. El chiste es, pues, seguir adelante y, como dice mi abuelito: "Cero miedo y volteando para el frente".
Ah, qué lástima. Ajá. Claro. Claro. Claro. Oye, ¿y puedes contarme, por ejemplo, cómo es un día típico tuyo? ¿Y en qué momento sientes que el celular se transforma en extensión del trabajo?
Ajá. Eh, pues, normalmente yo me levanto a las 5 de la mañana, casi s casi siempre me doy un baño, pues, para, como que para terminar de despertarme así, desayuno algo y me voy para el trabajo. Eh, mi trabajo me queda como, unos de 15, unos 20 minutitos, más o menos, en motocicleta. Ajá, sí, y ya llego, eh, ahora sí que, yo soy encargado de los antibiogramas en en mi trabajo, que es un área, pues, eh, antibiogramas, eh, son unos disquitos que son, se están diseñados para conocer el radio de inhibición de diferentes bacterias. Eh, ajá, entonces, realmente como que estoy solo casi siempre, y la verdad, me gusta de que no me estén molestando en mi trabajo, de que yo puedo trabajar a mi ritmo y así. Ajá.
Ujú. Claro. Ay, súper cerca. ¿De los qué, perdón? ¡Ah, guau! Claro, claro, es un trabajo que necesitas enfocarte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, entonces, normalmente, de lo que son de las 7 de la mañana, como a las 10 1/2, 11. Le dedico todo ese tiempo a terminar los discos de los antibiogramas, eh, checarlos, analizarlos, etcétera. Y el resto me la paso hacien Ajá, soy químico, y me la paso y me la paso haciendo reportes y cositas así. Y ahí, en ese momento, cuando me tocan hacer los reportes, eh, muchas veces me tocan hacer meets con otras personas. Eh, no sé, últimamente he estado hablando con los argentinos, por ejemplo, y ahí es donde el celular literalmente se hace una extensión de mí, porque me está vibre, y vibre, y vibre todo el rato. Preguntándome cosas, diciéndome cosas, de, mm, que si tu dónde está ese reporte, que si así, asá. Y generalmente
¿Eres químico? Mm. Ujú. Ujú. Zas. ¿Y mientras, tú estás teniendo una junta?
Ajá, exactamente. Y a veces, incluso, una a hace 1 semana sí me tocó eso de que estaba en un meet, eh, con los argentinos, y me manda un mensaje mi jefe diciéndome de que: "Oye ocupo que que canceles eso, que no sé qué, y sabe que más, y te metas para acá". Y yo de que: "¿Cómo? ¿Y cómo les voy a decir que no? Que no sé qué". Y ya me dice: "No, pues ocupo que tú les digas", y ya de que les dije, nomás de que: "Oigan, de que, ¿saben qué? Es que me están hablando, necesito entrar a otro meet, que no sé qué, sabe qué más, hay vengo". Y así, l y l a mí me estaba volando la cabeza, pues, porque realmente estaba pensando en algo y ahora resulta, que tengo que borrar desde cero, ese lo que estaba pensando para empezar a pensar otra cosa. Y sí fue como que ajá.
Claro. <coughs> Otra cosa, claro, conectarte con otro tema.
Sí, sí, al final sí fue un un un de este estrés, pero, pues, bueno, no no pasa absolutamente nada.
Claro, pero porque tomaste también, afortunadamente, y muy bien hecho ayuda profesional.
Ajá, exacto. Sí, sí, sí me sí me ayudó muchísimo, y y pues, nada, la verdad es que esos micro descansos que casi siempre trato de darme de
Claro, dentro del trabajo. O sea, a raíz de eso, por ejemplo, ya pusiste algunos límites, algunos tips, ¿no?, de, como dices, desconectar algunas notificaciones o silenciarlas.
Ajá, dentro del trabajo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, tal cual, lo que lo que hago normalmente, bueno, más que nada eso, eh, trato de de respirar, eh, dentro del trabajo hago algunos mini ejercicios de respiración, el que me gusta muchísimo es, eh, inhalar 7 segundos, sostener los 7 y exhala y este, exhalar también así despacito 7 segundos. Ajá. Eso al final sí, si lo haces unos 2 o 3 veces, vas a sentir literalmente, como el sistema nervioso se te empieza a calmar, empieza a pensar con más claridad y así. Eso me termina ayudando a mí muchísimo. Y algo hay algunas veces que estoy solito, de que realmente, estoy haciendo mis cositas y que nadie no sé que nadie me va a molestar, me pongo un audífono, y ya me pongo con una musiquita que me guste, así, eso también me ayuda muchísimo.
Ajá. Exhalar 7. siete, siete, siete, sí. Sí. Qué bueno. Ajá. Te ayuda mucho a a a relajarte, ¿no? Oye, ¿y tienes alguna regla, o, algún ritual concreto? Eh, ¿tipo horarios, respuestas automáticas, o, poner el, mm, el celular fuera de la habitación, que te haya funcionado para desconectarte, además de la respiración?
Ajá. Eh eh, la verdad es que dentro del trabajo sí me es imposible hacer eso, porque por lo menos en el trabajo sí lo tengo que tener, pero ya afuera, ya cuando estoy en mi casa, eh, sí soy mucho de que el tel celular del trabajo lo dejo así aparte, de que si me llegan a hablar, o, si me dicen algo Ajá, sí me lo llevo a la casa. Si me llegan a hablar, o, me dicen algo de que: "Oye, qué onda con esto, o sabe qué más", o me empiezan a marcar, casi siempre lo termino ignorando. Después me pegan un regaño, pero, pues ya. Ahorita, al pensamiento que tengo ahorita es de que si ese trabajo me puede reemplazar tan fácilmente, yo también voy a reemplazar ese trabajo así de fácil, así que ya me lo tomo como que más relax.
Pero te lo llevas a tu casa. Claro. Okey, muy bien. Oye, y y y con jefes, o, clientes que esperan la respuesta así de e ¡ahorita!, ¿no? ¿Cómo negocias esa experiencia sin quedar mal, ni quemarte?
Ajá. Eh, pues, más que nada, trato de establecer límites desde el inicio, dependiendo. Si me da algo que sé que lo puedo hacer en ese momento, normalmente digo de que: "Ah, ¿sabes qué? Muy bien, dame tanto tiempo, okey". Pero sí me pasó una vez de que me estaban pidiendo un reporte de algo que apenas literal lo estaba haciendo, y para hacerte un reporte relacionado a darte exactamente los radios y todo eso, sí necesito unos 2, 3 días. Me dijeron: "No, es que ocupo que para mañana". Y le dije: "No, pues si me si quieres te lo puedo terminar tanto, porque acuérdate que tenemos que hacer esto, y esto, y esto". Casi siempre yo soy de dar explicaciones, para que ellos también entren en cuenta de que: "Ah, es cierto, tienes razón de que tenemos que hacer esto, y esto, y esto". Porque, pues, que hay que ser sinceros, a cualquiera se le hace fácil.
Ajá. Sí. Sí, claro, o sea, explicas adecuadamente la situación para que vean que no es solamente porque se te ocurrió.
Ajá, exactamente, porque la verdad a cualquiera se le hace muy fácil, nomás llegar, y decir: "Hey, dame esto". Ah, okey, pero, ¿no te acuerdas, todo el trabajo que hay detrás? Entonces, mm, casi siempre yo soy de explicar, y ya con esa pequeña explicada, o, mucha explicada en su caso que se necesite, eh, casi siempre sí termino, bueno, termino controlando ese tipo de situaciones.
Claro. Claro, claro, claro. Oye, y y por ejemplo, cuando tú ya estás en tu casa, ¿de qué forma es que diferencias, por ejemplo, las notificaciones de tu trabajo, para que sepas cuáles realmente ni vale la pena que contestes, o, cuáles sí valen la pena, y hacer excepciones?
Ajá. Eh, pues, más que nada, depende. Tengo m l tengo 3 números que son los desbloqueados, que es como que el jefe mayor, por decirlo de alguna forma, y los 2 supervisores que están en el área, eh, esos sí, si me marcan ellos, eh, porque yo con ellos ya me apalabré de hace tiempo, ya les dije de que: "Si realmente es urgente, márquenme, si no, mándenme el mensajito y ya veo yo si los puedo contestar, etcétera". Pero, ya si me marcan es porque ya sé yo que es urgente, entonces, normalmente sí contesto, y ya los mensajes ya, pues, los los voy filtrando, porque sí me pasa de que, me dicen de que: "Oye, ¿dónde están los antibiogramas estos?, que no sé qué, y que por qué no los estoy encontrando". Ah, okey. Algo que me va a tocar contestarle y van a ser, ¿qué?, 30 segundos de que: "Ah, sí, mira, es que fíjate que están acá atrás." Y, eh, a o sea, los Ajá, los termino filtrando, ya voy viendo si son más importantes, si son menos importantes, si los tengo que contestar o no. Y pues, realmente así es lo que hago, más que nada como que pongo un pequeño filtro, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo.
Ajá. Ajá. Okey. O sea, la experiencia, digamos, te ha enseñado a a seleccionar prioridades.
Exactamente, lamentablemente, después de haber pasado esa muy mala experiencia, de haber dejado como que de lado a alguien tan importante, eh, ya no lo he vuelto a hacer, y probablemente, no lo vuelva a hacer, y si me llegara a pasar algún caso similar, probablemente falte al trabajo, y aunque me amenacen o toda esa onda, pues, ahorita ya tengo ese pensamiento de que: "¿Sabes qué?, si tú me dices que soy tan reemplazable, pues créeme que tú también vas a ser reemplazable para mí. Si tú me estás buscando, y me estás diciendo de que, '¿Sabes qué? Los españoles te hablaron y te pidieron a ti, que porque les caíste muy bien a ellos', significa que el que está haciendo el trabajo bien soy yo, y por eso me necesitas". Entonces, ajá, entonces, tal cual, mi prioridad es mi familia, mi prioridad son mis amigos, s en el caso que tenga mi pareja, va a ser mi pareja, y pues adelante, no no no, bueno, por lo menos a mí eso es lo que me está funcionando, y probablemente, así va a ser durante muchísimo tiempo.
Claro. ¡Claro! Claro, y en su momento, si tienes hijos, pues, también la prioridad a tus hijos, a, ¿no? Eh, saber cómo pero porque también al final de cuentas, es saber llevar un equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra, porque si bien eres reemplazable en un trabajo, ¿no? Eh, y también es reemplazable un trabajo para ti, pero a veces también hay que valorar que si estás en un buen lugar, que te ha costado llegar a esa posición que tienes, eh, tampoco se suelta tan fácil, ¿no? Ni de un lado, ni del otro, pero claro, priorizando las cosas, ¿no?
Ajá, claro. Ajá. Sí, sí, sí, claro. Sí, claro, y totalmente de acuerdo de que, pues, al final de cuentas, aunque sea un trabajo hasta cierto punto tóxico, eh, me gusta muchísimo lo que hago, me gusta muchísimo con la gente que me rodeo, me gusta muchísimo otras cosas. Y de eh, realmente desde que quité como que esa parte, de que se estaban pasando, o relacionado de que cada que quería me estaban hablando, y así, como que yo sabía, como que no sabía más que nada decir el no. Eh, la verdad, cambió muchísimo el trabajo y, bueno, de momento está siendo un trabajo que me gusta muchísimo. Y ya después de aprender como que a tener ese límite, o sea, entre el trabajo y, ahora sí, lo que es mi vida diaria, eh, me ha cambiado muchísimo la perspectiva que tengo de ese trabajo y, pues, por bueno, de momento la verdad es que me gusta muchísimo.
Ajá. Claro. Claro. Oye, pero también ese no, ¿también has aprendido a utilizarlo en tu vida personal, en tu vida familiar, sin que sientas culpa, cuando no es prioridad del otro lado?
Ajá. Sí, la verdad es que sí. Eh, ahora sí que es gracias a la terapia. La verdad, me ha ayudado muchísimo de de diferentes formas, me ha dado otro tipo de herramientas. Eh, algunas veces me sentía como que muy culpable por no poder hacer un favor o así. Y ya después me di cuenta de que, ¿sabes qué?, mi tiempo es igual o más importante que el de ellos. Así que, al final de cuentas, eh, sí aprendí como que a no sentirme así culpable, aprendí a decir que no cuando realmente se necesita. Y, pues, <chuckles> nada, la verdad que todo eso es gracias a la terapia.
Ajá. Claro. Claro. Sí. No, es que la terapia tendría ya que ser parte de la canasta básica, ¿no? Y entre más, eh, alcance tengan las personas desde
Sí, sí, sí, claro, totalmente de acuerdo.
corta edad, mejor vas a funcionar en la vida, ¿no?
Ajá. Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, pues te agradezco mucho esta charla, me encantaron tus puntos de vista, súper interesantes. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ah, que pases bonita noche. Nos vemos.